كنت عايز أسألك كده عن رأيك في في دور النت اليومين دول في التعليم، بما إن النت دلوقتي بقى حاجة مهمّة ف ف في كل حتّة، فكنت عايز أعرف رأيك بقى، خصوصًا في موضوع التعليم ده النهارده، هل التعليم مثلًا إختلف زمان عن دلوقتي بسبب النت والحاجات دي؟
بُص، هو أنا شايف إن التعليم طبعًا إختلف ب بشكل كبير جدًا عن زمان، من ناحية إن أنا مثلًا لو آآ ك كطالب إن أنا أقدر أوصل لأي ڤيديو مثلًا تعليمي، أو أي ڤيديو شرح عن أي نقطة أنا واقف فيها بسهولة جدًا. كل ال الموضوع ببساطة إن أنا باخش أبحث على الYouTube مثلًا اللي هو أكتب بالضبط، بكتير اللي هو أنا أخش على الYouTube في ثواني أكتب عن ال الموضوع اللي أنا عايز أفهمه، وعلى طول ألاقي ڤيديو أفهم منّه الفكرة بكل بساطة. طبعًا ده غير أيام زمان، إن هم كانوا ما عندهمش حاجة زي كده، فطبعًا كانوا بيتعثروا إن هم مثلًا يلاقوا شرح بسهولة، يوصلوا لمعلومة يعني.
امم. فعلًا، آه. الموضوع بقى أسهل. آآ، الموضوع زمان صعب بشكل كبير جدًا. طب، بما إنّك قلت كده إن أنت لسّه طالب وبتدرس و وبتاع آآ، يعني أنت حضرت الفترة اللي هي ما كانش فيها النت منتشر أوي، وكان بقى م يعني بن بننزل ب بناخد كتب عادي ونذاكر من الكتب وما فيش شرح على النت، والّا ما حضرتش الفترة دي أصلًا؟
هو أنا حضرت جزء منها بس ده كان زمان، يعني مثلًا في ابتدائي كده، حضرت منها جزء أيام بقى ما كنا بنذاكر مثلًا ف في كتب بس، وإن أنا لازم أحضر المدرسة علشان أشوف الحصة لأن هي كانت ال الحاجة الوحيدة اللي هي ف هاقدر اخد منها الدرس، ما فيش طبعًا online فكان لازم بقى اخد كتب، واذاكر من الكتاب، وأ أقعد بقى امشي مع المدرس لحظة بلحظة، ما فيش بقى حاجة اللي هو online ولا يوتيوب، ولا الكلام ده خالص.
آه فعلًا. امم. آه فعلًا عندَك حق، وكمان لو فاتتَك حاجة بقى مش هتعرف تشوفها والكلام ده. طب دلوقتي بقى ممكن تحكي لي كده بقى بتستخدم النت إزاي ف ف في إنك تستفاد كده منه في التعليم؟ و وهل هو فادَك أصلًا؟
يعني أنا بكل بساطة آآ ب مثلًا أنا دلوقتي باعرف من من زمايلي في الكلية إن هم خدوا آآ، موضوع معين ف في مادةٍ ما، فأنا باخش بكل بساطة كده على اليوتيوب ب باقوم مثلًا مسرِّش عن ال ال الtopic ده، وبالاقي منه فيديوهات كتير جدًا، سواء كانوا بقى مثلًا نفس لغتي اللي هي مثلًا آآ عربي، أو حتى أجنبي. باقدر أفهم بقى ب عن طريق الترجمة أو بأي طريقة، وباقدر أفهم الدرس بكل بساطة، ومش محتاج الدكتور إنه يشرح لي المادة آآ، خلاص باكون جمَّعت كل حاجة أنا عايزها. بالضبط كده.
امم كويس. امم فعلًا. آه عندَك حق، امم. امم. طب في حتّة اللغة دي بقى بما إنّك قلت إنّك بتلاقي ڨيديوهات آآ، عربي، وڨيديوهات أجنبي، يعني أنت بتحب إيه أكتر العربي والّا الأجنبي مثلًا؟
يعني هو الصراحة بيبقى على حسب. يعني طبعًا لو عربي بيكون الموضوع إن أنا أفهمه بيبقى أسهل بكتير طبعًا، وباكون ماشي واحدة واحدة مع اللي هو ال ال اللي بيقول لي الفكرة بتاعة الڤيديو. بس لو أنا مثلًا في في حاجة آآ يعني كانت بتتكلّم فيها بعمق شويّة أو مثلًا فكرة صعبة شويّة آآ، بافضَّل فيها حتّة الأجنبي، لأن هو بيكون عندهم شويّة تطبيقات عمليّة آآ، يعني بتبقى أ أشد وتخلّي كده الواحد يبقى منجذب ليها أكتر عن الحاجات المصريّة يعني.
امم. أكيد طبعًا، آه. فعلًا. آه، بيبقى في تطبيق عملي في الڤيديوهات و والڤيديوهات بتبقى شكلها أحسن يعني المفروض، صح؟
بالضبط آه، يعني ڤيديو كده بتحس إن هو ماشي بترتيب كده منطقي وكل حاجة ماشية بسلاسة، وده بيخليني إن أنا منجذب أكتر وأحب المادة أكتر يعني.
امم. فعلًا عندك حق. بس ما واجهتكش بقى أي مشكلة في البداية خصوصًا مع حوار بقى اللغة، وإنّك مش بتفهم كلامهم أوي والكلام ده؟
بُص هو أنا في الأول الصراحة كانت عندي مشكلة كبيرة في حتة اللغة، بس يعني في أول term كده في الكلية وأنا ابتديت أفهم بقى إن أنا إزاي أتعامل مع اللغة، ومصطلحات وكده، كده أصلًا بعدين المصطلحات دي ثِبتت، يعني بقت هي هي تقريبًا اللي أنا كل سنة باخدها وفي كل مادة، لأن هي نفس ال ال المجال أو المادة العلمية يعني، فالمصطلحات كلها
آه. امم، امم. هو أنتَ أصلًا بتدرس إيه؟ يعني أنتَ مجال دراستك ليه علاقة بإيه بالضبط؟
أنا مجال دراستي آآ، هندسة ميكانيكا آآ، بادرس بقى كل حاجة ميكانيكية. بالضبط بقى عن سيارات أو أو power وكل الحاجات دي أنا بادرسها عندي في الكلية يعني.
آه طب كويس. آمم بتلاقي بقى ال ب بالمجال اللي أنتَ بتدرسه ده بتلاقي ليه محتوى كبير على النت، والّا قليل أوي مثلًا أما تلاقي حاجة شَبَه اللي أنتَ بتدرسها وبتحتاج بقى تُقعد تدوَّر كتير؟ يعني ممكن تحكي لي كده على المعاناة دي.
بُص هو أنا آآ بالاقي في المجال ده آآ الفيديوهات بتبقى أغلبها فيديوهات أجانب، يعني مثلًا كل اللي بيتكلم عن السيارات وكده غالبًا بالاقي قُليل أوي جدًا في المصري أو العربي يعني، بس بالاقيه بشكل كبير جدًا، ومنتشر في ال في الأجنبي. وبالاقي كمان بقى تطبيقات عملية بالضبط وتطبيقات عملية كبيرة جدًا عن اللي هو إزاي استخدم مثلًا قطعةٍ ما في سيارة، وإزاي اركّبها وشَرْحها حرفيًا الكامل يعني.
امم فعلًا عندك حق. امم، أكيد طبعًا النقطة دي مهمة بشكل كبير خاصةً المحتوى العملي ده آآ ممكن بيوضح بشكل أحسن على اليوتيوب كمان، آآ بس هل أنتَ أصلًا بتفضَّل إن أنتَ تتفرج على المحاضرة على اليوتيوب، أو online والَّا بتحبها مثلًا تنزل بقى و وتبقى عايش الواقع، ويبقى في تفاعل كده بينك وبين الدكتور، ويبقى معاك صحابك والكلام ده؟ بتحس إن أنتَ بتفهم آآ، في أنهي أكتر، يعني جزء الonline والَّا لمّا تبقى offline كده على أرض الواقع؟
بُص هو حتّة الoffline على أرض الواقع دي، بتبقى فيها ميزة وعيب الصراحة، يعني مثلًا الميزة اللي فيها إن أنا بابقى آه بابقى مع صحابي وكده، وبيبقى في لمّة، وكلنا بنبقى حاضرين مع بعض، فدي الميزة. بس الصراحة العيب إن أنا من ساعة تالتة ثانوي، ومن ساعة بقى لمّا كان في كورونا، و والدنيا كانت قافلة وكلها كانت online فأنا اتعودت إن أنا أفهم من online بس اللي هو أنا أشوف الفيديو شغَّال قدامي على اليوتيوب أقدر اوقَّفه في أي وقت، واشغله في أي وقت أنا عايزه.
امم، إيه هم؟ امم فعلًا. أيوه آه عندك حق يعني، خاصةً نقطة كورونا دِيَّة لمّا لمّا جات في ناس كتير بقى قعدت في البيت، وساعتها في ناس كتير أوي لجأت لل للنت. هل تحس إن دِيَّة كده آآ، نقطة تحول في في تاريخ ال الإستخدام النت ف مش بس في التعليم في كل حاجة حوالينا يعني؟
بالضبط، الصراحة أنا شايف إن حتّة الكورونا دي على قد ما هي كانت طبعًا حاجة سيئة جدًا و و والحمد لله إن هي خلصت، على قد برضو ما إحنا خدنا منها مميزات كتيرة جدًا، يعني مثلًا حتّة النت اللي دخل في التعليم ده كان طبعًا بسبب الكورونا، هي خلت الموضوع يتسرع أكتر عن ما كان هيحصل قبل كده يعني. آآ بالضبط، وكل الطلاب بقت تستخدمه بقى سواء بقى في المدارس أو في الجامعات، ده حتّى في نظام آآ، في المدارس ثانوي كلّه قائم على فكرة اللي هو ال الدراسة الأونلاين.
امم فعلًا عندك حق آه. ياه! ف في ثانوي هنا ف آآ ف أنت عايش في مصر صح؟
بالضبط آه، أنا عايش في مصر.
آآ، في نظام عندكم اتطبق ليه علاقة بال بالنت ف فـي ال في ثانوي بشكل كامل يعني؟ والّا إيه اللي حصل؟ ممكن تشرح لي أكتر يعني النقطة دي.
بالض طبعًا أكيد، هو ال النظام بكل بساطة وقتها اتطبق ساعة الكورونا، إن طبعًا ما كانش في نزول بقى ولا اختلاط بين الناس وكده علشان طبعًا المرض، فكان ال النظام كلّه اتقلب كده زي نظام إسمه تابلت آآ، كلّه بقى يتعلم عن بُعد، اللي هو من طريق ڤيديوهات بتنزل، ومنصات بتنزل ڤيديوهات. بالضبط كده كل أسبوع والطلاب بتتابع مع المدرسين م طبعًا أونلاين، وحتّى أي درس أو أي حصص بتتاخد كلّها بتبقى أونلاين كده وعن بُعد، وكانت الدنيا سلسة جدًا.
امم. أيوه. امم كويس. آه. امم. امم، فعلًا نقطة كويّسة جدًا، و و وإن هي كمان ق قدرت توفر ده امم آآ، لحتى ما حصلش مشاكل طيّب في البداية في النظام ده، كان في مشاكل مثلًا في بقى في النت في الأجهزة مثلًا، كنتوا أنتم بتستخدموا الأجهزة بتاعتكم مثلًا والّا هم كانوا بيوفروا الأجهزة؟
هم لأ، كانوا بيوفروا لنا أجهزة كده تبليتات كانت بتتوزع من المدرسة على جميع الطلاب طبعًا، وكانت جوّه النظام بتاع ال ال اللي هو الحكومي بس، ما ينفعش طبعًا تقدر تستخدمها في أي مجال تاني. بس كان طبعًا في بعض السلبيات في الأوّل كده ما كانش لسّه كلّه خد عليها، حتّة النت طبعًا كان ساعات مثلًا اللي بيهنج، ساعات طبعًا المنصات ما كانتش مدعومة بالضبط ببنية تحتية قويّة، وهكذا يعني.
كويس. امم، أيوه. آه، فعلًا النقطة دي إمم. آه طب هل أنت أصلًا حضرت ال ال النظام ده، والّا يادوب بس سمعت عنّه؟ وهل لو أنت حضرته آمم، كنت شايفه أحسن، والّا هو مثلًا شايف زمايلك التانيين قبل منّك اللي هم قضّوا ثانوية بشكل طبيعي آآ، بدراسة كانوا أحسن منّك مثلًا، خاصة لمّا دخلت الكلية بقى وشُفت نماذج كتير؟
هو أنا آآ، حضرت طبعًا النظام ده حضرت منّه جزء كده أخراني، بس أنا الصراحة لو أنا هي يعني هيتعاد بيّا الزمن هاقرر برضو إن أنا أفضل في النظام ده، لأن النظام ده الصراحة عجبني جدًا من ناحية اللي أنا بقيت قادر إن أنا أخد معلومات من الإنترنت عادي، مش محتاج كده يبقى الموضوع إن أنا قاعد قدّام حد عشان يشرح لي فكرةٍ ما، لأ أنا عادي ممكن اخده من أي حتّة وأقدر أفهم واس واسرّش عنّه، فطبعًا ده خلّاني إن أنا أفتح دماغي في مجالات كبيرة جدًا.
آه. امم، فعلًا. امم، فعلًا عندك حق، يعني خصوصًا إن أنتَ تتعلم ده في سن صغيّر، آآ، زي ثانوي كده زي ما أنتَ اتعلمت دي حاجة حلوة، وأكيد فادتك في الكلية. بس امم، يعني خلِّينا نتكلّم عن آآ آآ، نقطة الدكاترة بقى في الكلية، لمّا أنتَ ابتديت تخش الكلية وهكذا، هل هم أصلًا كانوا بيساعدوكم على حوار ال الإنترنت ده، وإن مثلًا كانوا ممكن ينزلوا محاضرات على ال على النت، أو مثلًا ترفعوا شيتات والحاجات دي كلّها والّا هم كانوا لسّه بالنظام القديم بقى اللي هو لأ، لازمًا تنزل، وتحضر، وتسلم آآ، شيتات مطبوعة، والكلام ده والّا ال النظام اتحوّل مثلًا؟
بُص هو كان الصراحة على حسب الدكاترة، يعني في مثلًا آآ، جزء منهم كبير كان معتمد على نظام الأونلاين ده، اللي أنا مثلًا آآ، عندي مثلًا واجب، أو عندي مثلًا أي ح أي حاجة باخدها مثلًا في ال في المحاضرة أو كده، ممكن إن أنا أرفعها ع أونلاين، عن طريق مثلًا موقع الكلية ب بابتدي إن أنا أرفعها عليه، وهم بيقيموها وبينزلوا لي ال النتيجة بتاعتها. وفي طبعًا بقى جزء من الدكاترة التاني اللي هم كانوا كبار في السن شويّة، كانوا بيميلوا على ال ال النهج القديم اللي هم كانوا ماشيين عليه، إن أنا أطبع الشيتات وأنزل أسلمها لهم أوفلاين.
امم كويس. حلو، آه. امم، فعلًا آه، يعني كان في كده وكان في كده. آمم، طب، دي حاجة كويسة لأن ده بيبين إن ال إن إن لسه ق قدامنا شوية على ما موضوع ال ال أو لسه في شوية أو فترة على موضوع النت ده يتطبق بشكل آآ، كامل على كل الناس. هل أنت مثلًا شايف إن في المستقبل هيبقى في حاجة زي كده، هيبقى مثلًا نظام التعليم كله هيبقى عبارة عن النت، ومش هيبقى مثلًا في كليات أو أو مدارس و وكل واحد هيتعلم من بيته؟ والّا والّا شايف لأ، إن لسه الموضوع ده قدامه فترة على ما يحصل؟
بُص، هو أنا شايف إن ده طبعًا يعني لسه قدّامه فترة على إن ده يتطبق بشكل كامل، بس برضو حتّة النزول للكلية طبعًا ليها طبعًا جانب مهم، يعني غير الدراسة، حتّة إن أنت طبعًا بتقوي عندك آآ، الأساليب اللي هي ال أنت تبقى إجتماعي مع الناس وتعرف تكوّن صداقات. لأن طبعًا مش كل ال الشغل قائم على الدراسة بس، في بقى اللي أنت تبقى عندك علاقات وتعرف إزاي تتعامل مع الناس، وتتعامل مع ده ومع ده ومع ده، فطبعًا ال ال الكلية بتساعدك على ال ال كل ال الإجراءات دي بشكل كبير جدًا، طبعًا.
آه. آه، فعلًا. امم. آآ، أكيد طبعًا عندك حق خاصة في حتّة ال العلاقات دي، لازم يبقى في تواصل كده إجتماعي بين الناس عشان حتّى في ال في ال آمم، في برّه لمّا تخرج مثلًا لسوق العمل، تبقى عندك شويّة خبرة كده في التعامل فعلًا نقطة مهمّة. آآ، بس بقى في بعض الشغلانات مثلًا ممكن ما تحتاجش الكلام ده، آآ، هل أنت شايف بقى إن ساعتها ال دور النت هيبقى فيها أحسن زي مثلًا شغلانات البرمجة والكلام ده، والّا لازمًا برضو يبقى في تواصل كده من فترة للتانية؟
بُص هو طبعًا، يعني هي بتختلف من شغلانة لشغلانة، يعني مثلًا زي شغلانة البرمجة كده زي ما قلت، آآ دي أكيد هتبقى معتمدة أكتر على الأونلاين، بس برضو أكيد لازم يبقى ليك علاقات كويّسة في كل حتّة علشان سوق العمل بيحتاج لده، إن أنت لازم يبقى شخص عندك دور إجتماعي كده قوي عشان تقدر ال ال وسائل الشغل عندك تبقى زيادة و أكتر. فطبعًا أنا شايف برضو لازم يبقى في جزء آآ معتمد على إنّك تنزل من البيت آآ، مهم برضو زي الن الإنترنت.
آه. امم، فعلًا، آه. أكيد طبعًا عندك حق. آمم، طب كنت محتاج بقى أسألك في نقطة كده عن ال الذكاء الاصطناعي وال والAI آآ، من ساعة ما دخل كده وابتدى ينتشر على النت، في ناس كتير ابتدت تستخدمه في التعليم بقى وال وال والحاجات دي كلها، هل أنت ليك تجربة زي كده مثلًا مع إستخدام آمم، الذكاء الاصطناعي في موضوع التعليم ده اليومين دول؟
هو آه، الصراحة، أنا يعني تقريبًا أغلب دراستي كلها، كل ما باعطل في أي حاجة أو أنا مثلًا محتاج أي مساعدة، بقيت بدل ما أطلبها مثلًا من أي حد، لأ، باخش كده باخش بكل بساطة على الذكاء الاصطناعي وأطلب منه اللي أنا عايزه. سواء بقى مثلًا حاجة بالضبط، يعني أي حاجة مثلًا أنا متعطل فيها، مثلًا سؤال أنا مش عارف إجابته، آآ، مثلًا عايز مساعدة في ب في مشروعٍ ما، بأبتدي أسأله وهو بيجاوبني الصراحة، وأنا شايفه حاجة يعني مهمة جدًا في دراسة أي حد.
امم. آه، كويس آه. امم. فعلًا عندك حق، بس بما إنك قلت إن أنت بتدرس هندسة بقى والكلام ده، هل هو بيبقى بإجاباته صح دايمًا في كل الأحوال، والّا لازمًا برضه تراجع وراه و وتقعد أنت تدّور؟
بُص، هو الصراحة الإعتماد ال100% عليه ده الصراحة أنا بابقى شايفه خطأ. أنت لازم تقعد تراجع وراه كده كل حاجة، ما ينفعش تاخد منه الحاجة يعني copy paste لأ، لازم تراجع وراه وتشوف هل الكلام اللي هو بيقوله ده فعلًا صح والّا لأ، وهو يعني هو مجرد هو مساعد، إنما مش حاجة تعتمد عليها 100%.
امم، أكيد، امم. فاهم آه. بالضبط آه، النقطة اللي أنت قلتها إن هو يبقى آآ، مساعد بس، وأنت لازمًا تراجع وراه، دي نقطة مهمة. آمم، طب، أخيرًا كده حابب أسألك مثلًا لو حابب تقدم أي نصايح لأي حد مثلًا ب بـي بيتعلم ول ليه مصادر على النت، آآ، إزاي بقى يحاول يستفيد منها بقدر الإمكان عشان يبدأ يحسّن كده من مستواه التعليمي ويت ويستفاد منها يعني؟
يعني أنا شايف كده إن أنا مثلًا أنصحهم بإن هم يستخدموا الذكاء الاصطناعي بشكل كويّس جدًا في دراستهم. إن همّ مثلًا أي حاجة آآ ن مثلًا حصل لهم مثلًا عطل فيها أو هم مش فاهمينها يبتدوا يسألوه، وياخدوا منّه الإجابات وطبعًا يتحققوا من كلامها ده صح والّا لأ، وطبعًا في طرق للتعامل كتيرة جدًا مع الذكاء الاصطناعي، يعني مثلًا آآ، في أساسًا كورسات آآ، بتعلم أصلًا إن أنت إزاي تتعامل معاه آآ علشان يدّيك الإجابة الصح، آه، آه، بالضبط، عشان يدّيك الإجابة الصح لازم تسأله بطريقة صح أصلًا، ما ينفعش أخش أرمي له أي حاجة واكون مستنّي منّه إن هو يكون مجاوبني بطريقة 100% أو دقيقة. لأ، لازم اتعامل معاه بطريقة آآ صحيحة، عشان هو كمان يتعامل معايا بطريقة صحيحة. وكده أنا أكون استفدت منّه كطالب، و وطبعًا هأدي دراستي بشكل كامل، وعلى أكمل وجه.
تمام. امم. فعلًا. زي إيه مثلًا؟ ياه! امم. امم. فعلًا. أكيد طبعًا، نقطة مهمّة خاصةً أنت قلتها إن أنت تتعلم أصلًا كطالب إزاي فعلًا ت تستخدم الذكاء الاصطناعي صح، عشان تقدر تستفيد م منّه بأقصى درجة ممكنة. فعلًا دي نقطة مهمّة، وبصراحة شكرًا جدًا على ال على النصايح دي كلّها، استمتعت بالكلام معاك والله.
العفو على إيه، وأنا كمان استمتعت أكتر.